أيوه، يا سلام! يا سلام!
صعب، فيعني هل الذكريات دي أثّرت بقى على شخصيتك بقى ونظرتك للأشياء والّا إيه، يع أعتقد هي نمّت فيك أ أ أ من وجهة نظري ومش عارف هل تع هل توافقني أم توافقني لإن لا مجال للإعتراض، <laughs> وصل إن هي نمّت فيك بقى إيه ال ال ال الدافع إلى ال ال ال الجري و الجري وراء ال ال ال ال الحُب و الج الجري ولأ، الجري وراء ال ال ال التعرّف بقى و و ومعرفة ال الجنس الآخَر، لإن خُد بالك برضه إحنا يبقى عندنا كَبْت وإحنا صغيّرين. اهم.
امم. آه. أكيد طبعًا، أكيد طبعًا يا فندم طبعًا، طبعًا، طبعًا. آه. إمم. الدافع وراء الجري؟ آه. آه، طبعًا. هو بُص هو بُص بق فعلًا يعني هو ال الحركات دِيّة تبقى أنا بالذّات وأنا صغيّر الموضوع ده كان عامل لي أزمة كبيرة جدًا، أنا باقول لك أنا كان والدي يعني وص وصلت لمرحلة إن والدي كان بيضربني على طول عشان الموضوع اللي ما يعلم بيه الّا ربنا دهو.
اهم. صحيح. ده حلو كنت مقض كنت كلّه يعني م
والله العظيم يعني أنا وصلت لمرحلة ف وصلت لمرحلة في مرّة لف <laughs> إن كان إيه، والدي تقريبًا اتعرّف على البلد كلّها بسببي، هو والدي كان في حاله جدًا بس كل شوية إيه، عم عبدالباسط جاي يشتكي من محمد، عم أحمد جاي يشتكي من محمد، عم عشان بناتهم فاهم قصد كل واحد جاي يشتكي عشان بناته الف <laughs> فأنا كنت يع بصراحة عامل له وهو الرجل كان مدرّس لغة عربية ومحترم و وكل شوية حد جاي يشتكي من ابنه وإن ابنه ب يعني ف على علاقة آسمة بال ببنته فأنت فاهم إن هو يعني إيه؟
إمم. اهم. <chuckles> صحيح. إمم. عشان خاطر بناته برضه. آه. صحي وأنت و وحضرتك السب طَب وي طَب في إعدادي كان في حاجة والّا لإن سَنة هاقول لك حاجة إبتدائي دي بُص تحس إن يعني يعني مراهقة إعدادي بقى وثانوي بقى تل تبدأ ال ال ال ال الهيكل يتغيّر
آه. آه. آآ صحيح، صحيح. لأ، إعدادي آه، إعدادي بقى كان في نصيبة، فاهم قصدي؟
فاهمني، أي هاموت أنا أسمع النص المصايب دي. <laughs>
آه، إعدادي بقى وأنا في تالتة إعدادي كده كنت ح حبّيت واحدة اسمها انتصار، انتصار دي بقى
حلو. يعني بغَض النظر عن الاسم ماشي.

يالّا.
أهلًا وسهلًا، يا تلتمية ألف أهلًا وسهلًا.
أ يا أهلًا بالغالي، إزّي حضرتك عامل إيه كلّه تمام؟ العيلة كويسة وحالتك النفسية كويسة؟
الحمد لله إزّي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله تمام زي الفُل، أخبارك إيه يا فندم؟
أنا والله الحمد لله كلّه تمام. والله ماشيين في نعمة وبرضى ربّنا سبحانه وتعالى.
كويس، كويس؟ الحمد لله، يعني أنا أنا أنا م أنا م يعني الحمد لله أنا باطمّن جدًا، أنا متطمّن جدًا كويس وكلّ الأمور تمام وكلّ الأمور بخير والحمد لله تمام.
الله يحفظك، الله يخلّيك، الله يخلّيك يا رب. الحمد لله. يعني بقى إيه، موضوع حلو بقى ويرجّعنا لذكرات الطفولة، ويعني إذا ذُكِرَت الطفولة ذُكِرَت الأيام الحلوة اللي نتمناها ترجع، ولكن بقى يا ليت الزمان يعود يومًا للأسف.
يا سلام! يا سلام، الأيام آه، فاكر أغنية إيهاب توفيق؟ الأيام حلوه آه، مش كان بيقول والّا إيه؟
أنهي واحدة فيهم؟ ايهاب توفيق ده عشقي، ده أنا باحب أغانيه أوي بصراحة. آآ
كان في أغنية بتحكي عن الطفولة باين صح؟
آآ، هو أغانيه كلّها هبلة يعني بصراحة. <laughs>
يا راجل إيهاب توفيق يا عم بتاع الأيام الحلوة.
ما أنا باحبه، باقول لك أغانيه هبلة حلوة كده يعني فاهمني؟ عودي، بتاعة عودي والّا إيه؟
آه لأ، الأيام الحلوة بتعدّي في ثواني، آه. عودي؟ لا يا عم عودي إيه، ما فيش عو
مش المهم يعني خلّينا ن إيه، نرجع ل إيه اه إيه أجمل ذكرى يعني إيه، مُجرّد نقول ذكرى من الطفولة كده ترجّعك كام سَنة وَرا مثلًا؟
إمم. آه، اتفضّل، اتفضّل. آه. إمم، والله بُصّ، أنا أكتر أكتر الذكرات اللي كنت بافتكرها وأنا صغيّر
اهم. اهم.
يعني هي إيه، <tsk> هي ذكريات ال الحب العفوي، اللي هو اللي كان اللي كان في البدايات ده، آه، اللي كان في المدرسة الابتدائي وبعد كده اتطوّر للإعدادي ومش عارف
أيوه، صح. والبنات كانت بشَنَب ساعتها لو أنت فاكر.
آه، يا سلام، لأ، لأ يا عم أنا كنت والله، أنا كنت باقع في البنات الحلوة، بصراحة يعني.
إمم. <chuckles> أنت طول عمرك كده حظّك حلو في البنات، سبحان الله أرزاق. <laughs>
والله كنت بانقّي يا عم، أنا هاحكي لك على موقف حلو أوي، أنا في واحدة من أيام ابتدائي من ابتدائي كنت باحبها جدًا في الطفولة، باحب بُصّ باعشقها، وكانت بِت جميلة جدًا وكانت بُصّ ستايل ابن لذينة مع إن كنّا في ابتدائي فاهم قصدي، أنا هاحكي لك هي بقِت إيه دلوقتي، هي دلوقتي المفروض بقِت قاضية تمام؟ <laughs>
آه. آه. أها. صحيح، إمم. ما شاء الله، إمم. يعني بُصّ أنت بتقع على وقعات. <laughs>
آه، هي يعني كانت هي أصلًا متربّية حلو جدًا وباباها كان مستشار تقريبًا وأخواتها ضبّاط وح فهي كانت البنت الوحيدة المتدلّعة دلع، قوي جدًا.
اهم. واتجوِّزت طيب مين دلوقتي؟
ما أنا هاحكي لك بقى، تمام، المهم أنا كنت باحبها في أيام المدرسة جدًا، في أيام المدرسة ابتدائي.
آه. حلو. صحيح.
وكنت باحبها لدرجة إن إيه، على طول وراها وبتاع لحد ما الحمد لله ربّنا كرمني واتعرّفنا على بعض جامد، وخدنا نمَر تليفونات بعض اللي هو التليفون اللي كان ببَكَرة ده لو تفتكره، مش عارف حضرته أنت والّا لأ. <laughs>
تمام. أيوه، <tsk> إمم. عارفه حضرته لا، لا، لا، ما تقلقش حضرت أنا دي. إمم.
آه. وكنت بقي إيه يا معلِّم، بتليفونات البَكَرة دي بقى ونتصل ببعض ومش عارف وما كانش في لسّه إظهار وكده يعني، بس كان عندهم هُم متطوّرين شوية كان عندهم هُم الإظهار وأنا ما كنتش أعرف.
صحيح.

بغض النظر عن الاسم، هي كانت أكبر مني بقى. بس حاجة بقى أنت عارف الحاجة البلدي، <tsk> الحاجة البلدي اللي هو بلدي، بلدي يعني؟
آه، صحيح. ص آه. كانت ت ده تانية إعدادي، تالتة إعدادي.
لأ، أنا كنت في تانية إعدادي أنا كنت في تالتة إعدادي، تمام؟ وهي كانت في تالتة صنايع. ففرق سنين آه. فأنا بقى بُص، أنا كنت معاها إيه؟ اللي هو بُص، يعني اللي هو اللي هو لازم نتجوز، فاهم قصدي؟ وال
وهي؟ حلو. أوه! ده، ده الفورة دي، ده في عز الفورة. امم. أ-أيوة عارف أنا المراهقة دي، كنت أنا برضو كده. آه. <chuckles>
آه، ه بُص، اللي هو ك "بُصي أنا وأنتِ يا أنتصار لازم نتجوز."، فاهم قصدي؟ اللي هو ما فيش ما فيش بديل. يعني لدرجة إن أنا رُحت مثلًا، تمام؟ كنت باروح لها البيت، وأبوها كان بيقول لي: "أنت جاي تعمل إيه هنا؟" باقول له: "أنا جاي بس، جاي لانتصار."، "إيه اللي جاي؟ فيه حاجة اسمها جاي لانتصار؟ امشي يلا رَوّح يلا وف" <laughs> انتصار دي بقى حاليًا لمّا باروح البلد يعني انتصار دي بقى واحدة كبيرة دلوقتي، ولسه كانت هي زمان اللي هو بقِت إيه، عارف أنت بقِت من الفلاحين اللي أوي، اللي هُم بياخدوا بالهم من ال من ال من البقر والحاجات دي. آه. آه، آه بقِت فلّاحة خالص بقى. آه. آه، بسم الله ما شاء الله. هي بقِت لا بس بقى السن بدأ يوضح بقى باقول لك دي أكبر مني. ده كانت هي في تالتة ثانوي، في تالتة اللي هو آآ دبلوم، وأنا في تالتة إعدادي. بس الفكرة بقى آه، نهاري أسود لو شافتني، فاهم <chuckles> قصدي؟ البلد ك الشارع كله فاهم قصدي؟ "يا دكتور محمد، أنت فاكر أنت نسيت قصص الحب اللي كانت ما بيني وما بينك." فتخيّل تبقى أنت <laughs> آه تبقى أنت دكتور آه تبقى أنت دكتور محترم كده، وقاعد في أمريكا وبتاع، والّا قاعد في أوروبا، ودي أول ما تشوف وِشّك. تمام؟ الدنيا كلها تعرف <laughs> والمشكلة إيه؟ إنها متجوزة ومخلّفة، وجوزها بيصعب عليّ جدًا، لأن جوزها أصلًا يعني هي لحد دلوقتي بتعشقني، بس كل أمّا تشوفني بقى ما بتداريش العشق ده. آه. بالضبط. فالعملية بقى بُص ب يعني إيه؟ بتوصل لمرحلة وحشة جدًا. عشان كده ما باح ما باعُدش بانزل البلد بسببها. "يا دُكت أنت مش فاكر ال قصص الحب والعشق اللي كانت ما بينّا؟ أنت مش فاكر كُنّا بنعمل إيه؟ إيه يا دكتور مح"، يانهار أبيض! فباوصل لمرحلة بقى إن هو إيه بتكرّهني في البلد. <giggles>
صحيح. امم. حلو. امم. <chuckles> <chuckles> هي خطيبتك؟! <chuckles> أ صحيح. اهم. آ أيوة، أيوة الحيوانات وبتاع وش فلاّحة إعدادية زي ما بيقولوا. بس حلوة لسه والّا إيه؟ آه، ولسه زي ما هي ال كله تمام؟ آه، لا هتلاقيها لا، لا، لا هتلاقيها دلوقتي خلاص، راحت عليها. امم. امم، دي حقيقية. <laughs> امم. اس <laughs> والله كانت أيام أيام سودا ما يعيدها ربنا، أنت فكّريني بإيه؟ <chuckles> صحيح. أ آه. <laughs> امم امم. ما هو يعني وجايبة اللي ع في بطنها يا عيني، ما خلاص بقى أنت كنت بقيت فين بقى يعني؟ أنت بس فهي امم. صحيح. يخرب بيتِك هتفضحينا. <chuckles> <chuckles> تلاقيك بتقول كانت أيام سودا كنت مغفّل، الله لا يعيدها كنت ما باجريش ورا عقلي كنت باجري ورا حاجة تانية. <chuckles>
آه. أيوه. يا نهار أبيض! ده كانت كنت بقى باروح البلد كده أمشي مع عمّتي مثلًا لمّا أروح أصلّي الجُمعة والّا حاجة. فعمّتي بقى من الفلّاحين والحاجات دي. فأمشي مع الفلاحين، أ بتقول لي: "بُص، إحنا لو مشينا من هنا، هنقابل انتصار."، أقول لها: "خلاص يا عمّتي، تعالي أمَا أسلّم على عم مين، بس نمشي من شارع تاني." سبحان الله، هي بتسمع بس إن أنا في البلد، تقوم مراقباني عشان تقابلني في الشارع. "يا دكتور." <chuckles>
صحيح. امم. غيّر المكان. صحيح. اهم. طَب وعيالها قد إيه مثلًا؟ عيال ك العيّل الكبير مثلًا؟
<chuckles> لا ده عيالها كبار مش صغيرين. يعني عيالها مثلًا والله ما أنا عارف ما صادفتهمش قبل كده، بس عيالها كبار. يعني أنا عرفت إنها متجوّزة من زمان، فاهم ق أنا ما شفتهاش طبعًا من زمان أوي.
آه، سبحانك حلو. ولكن لسه، لسه مركِّزة طبعًا.